ก็คล้าย ๆ กันเลยค่ะ เพราะว่ามี แชร์กลับมาเหมือนกัน ก็จะเป็นเพลงที่ อ่า แบบว่า ก็ใน โอเค ๆ หน่อยอะ เนาะ เราแชร์กันไปแชร์กันมา อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มีบ้างค่ะช่วงงอน ๆ <chuckles> มีช่วงงอนบ้าง ก็อาจจะแบบมีส่งกลับมาแบบในทางน้อยใจบ้าง เราก็จะงง ๆ ว่า น้อยใจเรื่องอะไร อะไรประมาณนั้น ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อ๋อ <chuckles> อา เป็น เป็น เป็นใช้ ใช้เป็นเพลงเป็นสื่อ <laughs>
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ เราก็จะเข้าใจเขาอะค่ะว่า อ๋อ ช่วงนี้เขา เขาอารมณ์ไม่ดีเนาะ หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะปล่อย ปล่อยให้เขา ส อา แบบอยู่กับตัวเองไปก่อน อะไรอย่าง เงี้ย <laughs> แล้ว แล้วเดี๋ยวเราค่อย เออ ใช่ ค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ <chuckles> มัน มันเข้าใจได้นะคะ แบบว่า แบบเหมือนบอกความรู้สึกผ่านเพลง